Evet.
Gerçekten çok başarılı.
Çünkü işte Emm, tabii şundan dolayı kaynaklanıyor. Yani kafanda an belki evet, planlamayı falan katarsak tabii belki bu, eee, 1 ayı da geçer. Çünkü planlamak da böyle biraz zaman alıyor. Çünkü kararsız olabiliyorsun. İşte, yerinde gidip görmen gerekiyor. Oraya gidip konuşman gerekiyor.
Hı hı. Tabii tabii. Bir de anladığım kadarıyla senin evin, hani, böyle atsan d atılmaz, satsan satılmaz, yapmışken bir kere ve doğru yapman lazım. Bir kere canın var. <chuckles>
Tabii. Tabii tabii, yani, kesinlikle, eee, mutfakta bir de çok kullanış hani, iii, iii, insanın hayatının çok zamanın geçtiği bir yer olduğu için önemli yani.
Tabii. Anladım. Eee, aslında kayda değer güzel bir süreymiş. Yani, ııı, keyif aldığını da anladım. Peki, bugün olsaydı yine böyle bir karar verir miydin yoksa parasını vereyim yapsınlar mı derdin? Sonuçta yorgunluk zamanları, dinleneceğin zamanları da bu hobini harcamış oldun.
Hı hı. Evet. Eee, ya çok param olsaydı, evet, birine yaptırırdım ama, hani, emm, keyif de alabildiğim için ve tecrübem de olduğu için büyük ihtimal yine kendim yapardım. Çünkü şu an çok daha hızlı yapabilirim.
Hı hı. Süper. Ha ha. Peki bu hobini sadece kendinde mi kullanırsın? Yoksa eş, dost, akraba da istese yine böyle zamanını ayırıp onlara destek verir misin?
Ya, ımm, çok zamanımı aşırı derece almayacaksa evet, destek veririm. Neden olmasın? Hani, sonuçta, ııı, sevdiğim insanlardır. Iıı, işte insanlar birbirlerine, hani, iii, işte uzman olduğu konularda yardımcı olmalı bence. Hani, keyif de aldığım için evet ama mesela bir bana mutfağımı yap derse hayır derim tabii. Hani, onun için o kadar vaktim yok yani, hani, eee, o onu yapamam. Hani, bil bilgilerimi paylaşırım, elimden geldiğince yardımcı olurum ama bir mutfağı yapmam birine, o kadar da değil <chuckles> maalesef. <chuckles>
Hı hı. İnsanlık hâli. Evet. Kesinlikle. <chuckles> Anladım. Ucundan tutarım diyorsun. Hı hı. <chuckles> Anladım, anladım. Tek soruluk bir ceva eee, tek cevaplık bir sorum var. İleride hobini profesyonel hayatına dönüştürmeyi düşünür müsün?
Hı hı. Emm, ya bilmiyorum, hani, eee, büyük konuşmamak lazım ama şu an, hani, teknoloji alanında devam edeceğim. O yüzden, yapmam.
Ha ha. Anladım. Çok keyif aldım konuşmaktan. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Ben çok teşekkür ederim. Ben de öyle. Görüşürüz tekrar. Hoşça kal.
Hoşça kal.